إمم. جميل أوي.
إيه تاني ممكن أقول لِك عليه يا سِتّي؟ مثلًا هاقول لِك
إي يا ريت تقول لي آه.
هاقول لِك هاقول لِك، بُصّي يا سِتّي، مثلًا آآ، في حاجة برضو عندي في وِسْط النوم في وسْط اليوم اسمها قَيْلُولَة، القَيْلُولَة دي أنا باخدها قبل آآ، العصر، بعد العصر ما ينفعش. يعني اعتبارًا من مثلًا من من بعد الساعة 10:00 ص لحد العصر، لحد الساعة 16:00، 17:00، أي وقت في الفترة دي.
آه. إمم. آه. طب وظُروف شغلك؟
الإيه؟
ظُروف شغلك يعني أنت عندك شُغل طبعًا، وبترْجع من شُغلك آه يعني
آه أنا شغلي شغل حُر، آه لأ أنا أنا شغلي حُر يعني أنا باتحكم في مواعيد شغلي، آآ فبالتالي آآ بيبقى عندي مرونة هنا في الحتة ديّة، فأنا لمّا باصحى الفجر
آه. آه في مساحة ت ت ت تحكِّم نّفسك أنت في ال في مواعيدك.
طبعًا يعني أنا مثلًا لمّا باصحى البدْري الفجر أحيانًا باحتاج آخد قَيْلُولَة في وسْط اليوم، فالقَيْلُولَة دي من الحاجات اللي بتجدِّد طاقتي وبِتدّيني power وبتخليني برضو لمّا باجي بالليل أنام، أنام وأنا عندي حالة من إيه، من الاستقرار ومن الهدوء، جدًا، جدًا، جدًا، جدًا بِشكْل كبير.
إمم. آه. إمم. آه مرْتاح بقى شوية، آه. طَب عايزة أ عايزة أسألك على حاجة بقى يعني أكيد بت بتْمُر على ناس كتير برضو، آآ، لو في مناسْبة مثلًا يعني زي شهر رمضان مثلًا أو أو العيد أو الحاجات دي يعني، بتتصرف إزاي؟ ي يعني رمضان بتبقى أوقاته كتير آآ، متْلخْبطه ووقْت السُحُور وقت الفطار، يعني ما فيش بقى ال النظام بتاع كُلّ يوم، بتعمل إيه؟ بتعمل روتينك إزاي، عشان تخلي نوْمك يبقى كويس؟
اتفضّلي. صحيح. صح. بُصي يا سِتّي، هو للأسف، هو للأسف في شهر رمضان الواحد بيْلخْبط أنا شخصيًا بالخْبط الساعة البيولوجية بتاعتي.
<laughs> آه.